Mhm. Iya sih, Mbak, eee, kadang kita lebih paham ya, Mbak, apa yang dibahas temen daripada guru, bener nggak sih? <laughs> Mmm, iya mhm, mhm, mhm.
Mhm. Iya, bener bener, <laughs> nggak tau kenapa ya iya. Nah, tapi kalau misalnya Mbaknya, jadi guru misalnya ada nggak cara yang, eee, Mbak, pernah coba atau mungkin ingin dicoba, supaya pelajaran tuh terasa lebih seru tuh, Mbak?
Mhm. Mhm. Iya iya sebenernya aku guru sih, Mbak, eee, Mbak i dulu masa-masa, heeh, set setahun yang lalu itu aku guru, eee, 4 tahun aku mengajar, dan sekarang aku udah resign kan, karena fokus di rumah gitu kan, Mbak. Eee, aku dulu, Mbak, eee, masa-masa aku jadi guru memang aku harus lihat sih, eee, siswa aku nih orangnya yang seperti apa atau di, eee, keseluruhan siswa aku tuh di 1 kelas itu, eee, maunya seperti apa, dalam dalam pembelajaran. Kadang di setiap, eee, di setiap kelas itu beda-beda, Mbak. Kelas ini, sukanya itu, memang materi, dia lebih, eee, apa namanya, lebih lebih kritis dalam materi, dalam ilmu gitu loh, Mbak. Jadi aku kadang kalau bawa ke, eee, apa namanya, medianya itu game atau segala macam, itu, mereka malah nggak suka, mereka me malah nganggap itu bosan gitu, Mbak, ada aku jumpa, gu eee heeh. jumpa kelas seperti itu ada. Nah, ada juga yang siswanya itu memang nggak suka materi sed sedikitpun, nggak suka gitu, Mbak. Jadi aku kadang lebih suka kayak gitu ya, Mbak, ya karena aku, ya tipikal yang kurang suka il maksudnya bukan kurang suka ilmu sih, maksudnya materi itu, bahas materi itu kal pada nggak suka aku gitu, Mbak. Lebih sukanya itu materi aku selipkan ke game gitu Mbak, aku lebih suka gitu, gitu Mbak. Mhm.
Oh, gitu? Heeh. Heeh. Wah. Waduh. Heeh? Oh, iya, gimana tuh? Mhm. Mmm. Mhm. Mmm. Iya. Oh. Heeh. Mhm. Iya. Oh. Oh, gitu? Mhm. <laughs> Heeh heeh. Oh, gitu? Ya. Heeh heeh. Nah, iya iya. Oh, gitu? Tapi bentar tapi Mbak guru apa nih kira-kira kalau boleh tahu?
Mhm.